Fíjate que la verdad es que no, no me nació como que tratar de buscarle, nada así. Es una anécdota que literalmente nos perdimos, y después de eso el viaje empezó a mejorar muchisisísimo, porque siempre que nos pasaba algo, o, algo así, de que decíamos: "Nombre, ¿te acuerdas cuando nos a querían a nos querían machetear?"Decíamos: "Oye, ¿te acuerdas que?" no sé qué, y sabe qué más. Y ya, lle llegamos a Guadalajara, nos tocó probar que un tequilita con un alacrán, que no sé qué, después de ahí nos pasamos a Ciudad de México. En Ciudad de México ellos se bajaron, porque iban a ir a no sé dónde, ya nos fuimos para
Ujú. Sí. Ujú. <laughs> Qué feo. <chuckles> Sí. Ujú. ¿Pero ya cuántas horas llevaban de recorrido? ¿Ya eran muchísimas horas, no? ¿Ya para ese entonces ya eran superamigos ahí de venir platicando en el carro, o qué?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, nos terminamos llevando la verdad todo súper bien. Eh, no sé, en las horas, yo digo que ya llevamos como unas 35 horas, más o menos, de viaje, o, algo así, y todos nos llevamos superbién. Hasta el día de hoy seguimos teniendo muchísima comunicación con ellos. De hecho en diciembre en diciembre hay un concierto de Bad Bunny en Ciudad de México donde vamos a ir todos ahí lo y también van a venir ellos de allá de de Estados Unidos, y nos vamos a terminar encontrando, y así. Y todo más que nada es, uno dice de que, o sea, qué chiquito es este mundo, ¿no? ¿Qué probabilidad había de que literalmente llegáramos al mismo hostal en Culiacán? Que las personas que nos encontramos hayan ido también a la misma boda y, o sea, y que haya pasado todo lo que pasó y, pues, nada, al final.
Ujú. Ujú. N ah, que bueno. Ujú. Ah, que bien. Ujú. Sí, así es. Y también tan tan afines po con ustedes de venir platicando y de sentirse, pues, ahora sí que con la confianza de dejarlo, eh, subirse a su camioneta, y que porque bien podían haber sido, pues, gente, no sé, con algún trauma o o, no sé, asesinos solitarios, o, algo así, pero no, nada de eso, ¿no?
Sí. Con la mala intención, ¿sí? <chuckles> No, no, no, tampoco, tampoco. Pero sí lo que hizo lo que hizo fue bueno, lo que hicimos todos realmente es que, por ejemplo, nosotros le hablamos a Gibrán, y ellos le hablaron a la a la señorita, y ya le dijeron de que: "Oye, ¿sabes qué? Y así." Y ya dice Gibrán: "No, sí, sí los conozco, él es él, así que no sé qué, iban conmigo aquí en la primaria, que no sé qué, nos conocíamos de toda la vida y así". Ya fue como que una no sé, pues, como que el rompió la terminó de romper la barrera ga ajá, terminó de romper todo el cualquier tipo de hielo que hubiera en medio de nosotros, y nos empezamos a llevar súper bien. Y pues, la verdad es que
<laughs> Sí. Sí, son familiares. Ujú. La garantía. Mm. Pero, a ver, cuéntame, ¿dónde se quedaban a dormir durante todas esas horas? Sí me contaste del hostal, pero que ya después ¿no se paraban a ningún lado a dormir, o, qué pasaba después, todo era manejar, y manejar, y manejar?
¿No? Sí, éramos 5 locos. <chuckles> Nos íbamos rolando, l literalmente yo me aventé 8 horas, el Paco se aventó otras 5 horas, luego venía también el el Fernandito, Fernandito creo que él sí se aventó como unas 15 horas, se aventó manejando, se metió un Red Bull, se metió no sé qué, y sabe qué más. Y también le confiamos la camioneta a María José, que es la la muchacha, la puedo decir que la la gringuita por el por tener para que entiendas quién es. Y la verdad súper bien, todos llegamos bien, eh, no hubo problema con nada.
Ujú. Ujú. Mm, órale. Ay. Ujú. Sí. Llegaron a la Ciudad de México, y de ahí ya se fueron directo al a la boda.

Eh, todos estábamos rondando entre los 25 a los 28 años, todos. Y y ya resulta que llegamos a a a Durango y nos desviamos por la carretera. <chuckles> Y <laughs> y nos desviamos. No supimos a dónde llegamos, llegamos a un pueblito fantasma que no sé qué. Y nos pasó que cuando íbamos llegando al pueblo, nos recibieron unos señores con machetes, así tal cual, a así con machetes. Y teníamos una camioneta que, pues, hasta cierto punto, en ese momento, pues, es una camioneta como que atractiva hasta cierto punto y así que no sé qué. Y de volada nos dijeron de que: “¿Qué onda?”. Y los vieron a los gringos y dijeron: “Hey, ustedes, gringos, saquen unos $30 dólares”, <chuckles> que no sé qué y sabe qué más. Y estos locos lo primero que hicieron de que: “Ah, sí”, dijeron. Y hicieron para atrás acá y y le dieron un billete de $100 dólares. Y después de eso, le cambió el semblante.
Okey. Okey. Ujú. ¡Ay! Ajá. Ujú. Uy. Ajá. Mm. ¿Pero no había policía, no había teléfonos, este, celulares, no podías pedir ayuda, nada?
No, no, no. No había nada, no había nada. Y es que de literalmente no había señal, no había nada. Las las tenía habían dos dos baterías muertas, de que apenas las estábamos se estaban cargando los celulares, que no sé qué, y sé qué más. Y no entramos en pánico. Pero literalmente le dimos esos $100 dólares a esas personas y cambió totalmente la actitud de hacia nosotros: “Ah, ¿para dónde van?”, que no sé qué. Nosotros diciendo: “No, pos, queremos salir de aquí, este queremos pasar nomás de Durango para aquí, queremos ir para Guadalajara”. Y nos dijeron de que: “Ah, mira, váyanse por acá”. Y por allá se escuchó que le dije que le grita a alguien: “Oye, Pancho, ven”, le dice. Y ahí viene el señor el tal señor tal Pancho en una camionetita. Ya una camionetita así bien viejita: “No, pues llévalos para afuera, que quieren ir para Guadalajara, que no sé qué”. "Ah, órale", y nos <chuckles> sacó el señor ese y
Mm. ¡Híjole! Ujú. Ujú, ujú, ujú. Okey. Ujú. Ujú. Ajá. ¿Pero no los dejaron entrar a ese pueblito? O sea, ustedes no tenían planeado ni entrar, t pero tampoco los iban a dejar.
No. Ajá, no nos dejaron entrar. Sí, exactamente. No nos dejaron y los nosotros lo que hicimos
Qué raro, ¿no? Y qué peligroso también.